ما هو هيعرفوا إزاي لو هُم ما بيسألوش، يعني يعني عارفة الوِد والسؤال بيخليكي تتابعي اللي قدّامك، يعني أنا باعرف كل حاجة عندهم عشان أنا ما باعدِّيش شهر عن التاني غير لما ن عاملة Notes على التليفون يذكَّرني دايمًا إن أنا أتصل بيهم، لأنهم من كتر ما هماش متواصلين، آآ، بانسى.
طيب. فاهماكِ يا حبيبتي. امم، امم. طب تعالي نستِّف كده الموضوع. امم. عندِك حق. تعالي نستِّف الموضوع جزء، جزء. آآ، نبدأه الأول بالأعذار اللي ممكن، آآ، يعني مطلوب مننا إن إحنا نعملها 70 عذر لحد ما ت تحسي إن أنتِ الأعذار خلصت. آآ ولنفرض إن هم سنًا أكبر وبالتالي بينتظروا إن الك الصغير هو اللي يسأل عليهم. ده عذر من الأعذار اللي بيخليهم ممكن ما يتصلوش. آآ ممكن يكون برضه أس بسبب السن إن هم آآ نوعًا ما بقوش مركزين مثلًا، أو ما ك ما كانوش آآ قادري يعني قادرين صحيًا إن هم يتواصلوا ب بحيث إنه ييجوا لكم بشكل م يعني متدا آمم دائم يعني وم من دون انقطاع، أو إن هم آآ يكون مثلًا آآ ع عاملين حسابهم إن أنتِ اتعود عودتيهم إن أنتِ اللي بتتصلي فخلاص ده بقى عادة. آآ يعني كذا عذر وأكتر من الأعذار وما أكثر الأعذار عند الأحبة. أنا، آآ، قررت إن الناس دي أنا باحبها، فأنا هادِّيهم آآ قدرًا من العذر والأعذار كبير جدًا. وهاعاتبهم لو عايزة على فكرة، لإن العتاب جميل، لو عايزة تعاتبي خالتك أو خالك آآ إن أنتِ كان نفسك تت تتصل بيا يا خالو في عيد ميلادي مثلًا وتقول لي كل سنة وأنتِ طيبة كانت هتبقى أكبر هدية ليّا، كان نفسي إن أنتَ تتصل يعني قولي له اع عاتبيه على أي حاجة أنتِ بس عاتبيه طبعًا برقة كده، وب أنتِ أكيد فاهمة اللباقة، آآ، اللي ممكن تتكلمي فيها مع خالك يعني آآ و امم.
ماشي. أيوه. حقيقي يعني، حقيقي عندك حق. هو حقيقي العتاب يعني دي حاجة أنا كل ما بافكر فيها باتراجع تاني، باخاف ل ل عارفة اللي هو يحصل بقى الصِّراع اللي أنا قلقانة منه. عشان كده عايزة أحط حدود يعني، من غير ما يحصل صراع بيني وبينه، باقلق لا لا هو يهاجمني زي ما بيهاجمني على تأخيري، فباخاف من رد فعلي.
أنتِ بتقصدي إيه بالحدود؟ طب لما يقول لِك لما يقول لِك حاجة زي كده أنتِ لسه فاكرة تكلمينا أو قُلتِ مش فاكرة، قُلتِ حاجة بالمعنى ده أظن، آآ ليه ما قُلتيش ساعتها ليه ما قلتيش ساعتها، آآ، عشان أوحشك يا خالو. مثلًا؟ فهو هيستغرب الرد
آه قال لي كده. هو رد دبلوماسي جميل والله يعني، ما جاش في بالي بس ممكن.
ف